Olha, eu queria pedir uns conselhos. Eh, eu sou imigrante, eu já tô morando na Alemanha tem 5 anos, eh, e eu tenho tido uma dificuldade de de fazer amigos aqui. Eu tenho um grande amigo, que eu conheço há relativamente pouco tempo, tem 1 ano e pouco.
Uau. Uhum. Uhum.
Eh, brasileiro também, ainda é eu sou carioca, ele é gaúcho. Eh, a gente se deu muito bem e coisa e tal. Mas é meu único amigo. E eu, assim, fico pensando se, eh, quantidade é relevante, porque assim, ele é realmente um bom amigo. E mas eu sinto falta porque no no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tinha literalmente dezenas de amigos e dezenas de amigos muito próximos. E eu fico pensando que eu tô com 38 anos
Olha. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
e vai vai ser muito difícil substituir uma amizade. Essas amizades, eram amizades de décadas e eu fico assim com pé atrás com pessoas novas também e eu gostaria de um conselho.
Hum. Uhum. Uhum. Claro. Vamos, eh eu vou tentar entender um pouquinho melhor a situação, pra ver o como como eu posso te ajudar. Eh, na verdade, pelo que você me disse, você me disse, assim, que você tem você tinha no Rio, dezenas de amigos, mas amigos, amigos mesmo? Que você compararia como esse que você tem ai a esse 1 que você tem aí na Alemanha?
Sim. Hum, amigos amigos muito próximos seriam uns 10. Eu, realmente, tinha muito mais so eu sou muito agraciado com isso. E olha que eu nem sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas, eh, foi o que a vida me trouxe. Tenho bastantes amigos próximos lá.
Ou você acha que ele seria Aham. Uhum. Uhum. Sim. Amigos, mesmo, então seriam os 10, não é?
Uns 10, uns 10.
E foi aonde você viveu a vida inteira, d desde a infância até o 5 anos atrás.
Sim, sim. Desde, eh, sei na verdade, até 6 anos, é, porque eu mudei para Portugal antes. Portugal, eu não tive muito problema em fazer amizade, porque já tinha mesmo que tem muito brasileiro. E eu já tinha uma conhecida de época de colégio que me me apresentou outras pessoas.
A primeiro Si Que te abriu aí outras portas, né?
Uhum. Mas, chegando na Alemanha e eu caí na Alemanha meio que de paraquedas. Eu realmente fiquei uns 3 ou 4 anos sem nenhuma amizade e fui conhecer esse amigo aí no final do ano retrasado.
Hã. Uhum. Uhum. É então, olha, mas vamos vamos pensar, não é? Você então você saiu do Brasil com quantos anos? 35, 34?
Na não, eu tava com uns 32. trinta e dois pra 33.
trinta e dois. Então você demorou 32, 33 anos para fazer 10 bons amigos, não é? Mais ou menos, vamos vamos colocar assim, não é?
Olha, é verdade. Boa boa bom jeito de pensar.
E aí, em 5 anos na Alemanha, você tem 1. Já tá de já estamos num bom caminho. <chuckles> Não é verdade?
<laughs> Olha, eu não tinha parado para pensar sobre isso, realmente. <laughs>
É então, não é? Tem a gente tem que pensar que quando quando a gente imigra, a gente retoma, né? A gente a gente recomeça uma vida, não é? Desde lá do comecinho de tudo, né? Inclusive as amizades, né? E amizades sinceras, amizade essa que você pode contar realmente com a pessoa, são muito raras, né? Por isso que eu até te perguntei, quando você me falou: "Ah, eu tenho dezenas de amigos". Eu falei, mas são amigos, amigos mesmo, são conhecidos, são aqueles que são: "Ah, é bom para tomar um um chopinho num dia de jogo"? Isso também, né, é legal ter. É ótimo ter, mas não sei se a gente pode chamar de amigo, amigo, não é?
Uhum. Uhum. É verdade. É uma coisa que, assim, eu fico um pouco receoso é que eu, eh, assim, desde que eu li esse estudo, e e eu fiquei pouco, digamos assim, traumatizado. E e e me identifiquei na verdade, e porque esse t estudo diz que, eh, o nosso o nosso ápice de de amizades é quando a gente tá por volta dos nossos 25 anos, eh, ali terminando a faculdade ou recém saído da faculdade. E que, a partir daí, as oportunidades de conhecer novas pessoas vão diminuindo exponencialmente, até por conta de falta de lugar, enfim. Porque, quando você tá na faculdade, eh, você tem amigos de amigos e pessoas que você vão con que vai conhecendo. E numa época da sua vida que, assim, ainda vo você ainda tá se conhecendo muito, você já não tem uma mentalidade d eh, você ainda não tem uma mentalidade tão formada quanto beirando os 40, e e não sei. Eu comecei a perceber isso. Aham.
Hum. Oh, meu Uhum. Uhum. Ah, bom. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Mais flexível, né? <laughs> Mais flexível um pouco, né, pra aceitar algumas coisas que, de repente, com a com sua maturidade, você não aceitaria mais, né? É, então, mas eu acho que é uma questão de oportunidade mesmo, né? Você não tem tantas oportunidades como você tem numa faculdade, né, que você conhece 50 pessoas de uma vez, né? Eh, mas também na sua i na sua idade madura, além de tudo, você também pode ir pra uma faculdade fazer, né continuar dar dar continuidade aos seus estudos, por exemplo. E não tem só isso, né? Você tem por exemplo grupos, eh, quando quando a a as pessoas imigram, não é? Geralmente e no Brasil brasileiro sempre tem, né? Brasileiro você encontra em qualquer lugar do mundo. Até no Butão, ali, a gente encontra brasileiro. Então, eh, sempre vai ter
Exato. Uhum. Exato. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Tinha como A gente e que nem câncer, tá espalhado. <laughs> Falo brincando. Falo brincando.
Ai, que horror! Sim, mas <laughs> nosso eh, não, brasileiro é sempre muito bonzinho. Sempre é um povo muito aberto, né, muito acolhedor, né? Eh, então, mas o que eu tava dizendo é que, assim, eh, sempre vai ter um grupinho de brasileiros, né, de WhatsApp Às vezes, não sei qual é a s se você tem uma religião, eh, numa igreja, num centro, né. Geralmente, você consegue também fazer boas amizades, né, nesse porque você vai estar junto de pessoas, eh, pares, né, dos seus pares. Pessoas que gostam da mesma coisa que você, que têm a mesma crença que você, não é? E fica mais fácil de conhecer pessoas, de fazer amizades, quando vocês têm algo em comum, não é? Você já tentou buscar alguma coisa assim, algum grupo? Porque é realmente mais difícil, né? Os alemães, eles têm uma eh, uma personalidade diferente do brasileiro, né? O brasileiro é mais espontâneo, mais expansivo, né? Eh, o alemão, realmente, é mais fechado, difícil de fazer amizade, né? Eh, então de repente procurar você já procurou grupo assim de brasileiros, uma igreja, algum grupo de teatro?
Uhum, verdade. Sim. É. Não, com certeza. Uhum. Sim. Sim. Olha, eh, a igreja até até é uma boa ideia, porque eu até tem tempo que eu não vou, e é bem lembrado, assim, pra você ver como a minha vida tá muito corrida e eu acabei esquecendo disso. Tem uma igreja, eh, com missa em português, inclusive b eh, com vários componentes brasileiros e fica cheia. E eu fui algumas vezes, a última vez que eu fui faz muito tempo, mas eu não pensei nesse nessa parte de de realmente socializar. E eu acho que eu vou levar i isso em consideração, até porque depois da da missa geralmente tinham as pessoas se se encontravam na cafeteria, coisa e tal, só que eu sempre fui mais enfim, assim, fechado. Mas eu acho que foi bobeira minha e eu acho que isso é uma boa ideia, eventualmente, de ser feito.
Uhum. Olha. Uhum. Uhum. Hum. É, você precisa, de repente, aprender a socializar de novo, né? A a muitas vezes, por exemplo, pessoas que que são casadas por muitos anos e depois, né, acabam se separando e voltam pra vida de solteiro, que precisam reaprender, é a mesma coisa também. O imigrante, que tá num país novo, precisa reaprender, de repente, a fazer novas amizades, não é? Então puxa conversa.
É. É verdade. Ah, com certeza. Eu até tive um problema, assim, problema não, mas eu eu tem um existe um grupo de Facebook, eventualmente nesse a partir desse grupo de Facebook, eh, entrei no grupo de WhatsApp. Eh, mas, eh, rolou um problema de identificação com as pessoas, assim, eu não me identifiquei muito. Na verdade, eu acho que foi muito mais da parte deles e e e isso daí toca um problema maior, porque o perfil do dos imigrantes aqui em Lisboa, são pessoas mais, digamos assim, de esquerda. E eu não tenho nenhum problema, tenho vários amigos de esquerda, eu não tenho um problema com nenhum, não não não vou trazer assuntos polêmicos, mas é é parece que essas pessoas têm um preconceito contra pessoas que eles identificam, assim, porque eu tive contato com elas, não foi contato o bastante, eh, pra saberem certas opiniões minhas, eh, eventualmente sobre assuntos mais polêmicos ou não, mas por conta do meu perfil, do jeito como eu me visto, da onde eu vim no Rio, eu senti que as pessoas já tiveram um um preconceito às avessas, digamos assim.
Hã. Uhum. Uhum. Hum. Sim. Uhum. Uhum. Ah. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Ah, entendi, olha só. Mas então, por isso que eu te falei sobre, de repente, ir pra lugares dos seus pares. Ali, nesse grupo de WhatsApp de imigrantes, a única coisa que vocês têm em comum é que vocês mudaram de país.
Uhum. Exato, exato.
Né? Vocês não têm, eh, outra coisa em comum a não ser isso. Então, muitas vezes
E às vezes não é uma ligação tão forte assim, isso dependendo
Exato, vocês não têm vocês não não não dividem a mesma eh, o mesmo credo, a mesma hã, a mesma a questão política, não é? Então, de repente, procurar em outros grupos, não só grupo de imigrantes, né? De repente grupos de imigrantes, mas que sejam, sei lá, da sua religião. Eh, se você tem algum hobby, que façam aquele mesmo hobby que você, não é? A internet é tão rica hoje em dia, com certeza algum grupo você vai encontrar. <laughs> Né, que se
É, não. Isso isso é uma boa ideia. É verdade, eu eu vou tentar explorar mais isso. Eu acho que eu também fiquei muito inerte e também
Uhum. É, ficou um pouco traumatizado também depois dessa, não é? Porque a gente as pessoas não esperam, né, que que isso vá acontecer, né? <laughs>
Exato, exato. Olha, eu eu agradeço demais as suas palavras e você trouxe eh, me estimulou insights aqui ótimos e trouxe vários conselhos que, realmente, eu não tinha parado pra pensar e realmente você me ajudou muito. E eu também fico feliz de desabafar aqui e você me escutar. Agradeço demais.
Hum, que bom. Que bom. Olha, eu fico muito feliz mesmo. Eu imagino que viver, eh, tantos anos assim, distante da família, distante dos amigos, não seja fácil realmente, não é? Mas com essas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um de repente, mais amigos, não é? Ou, já com esse amigo bom aí que você tem, já tá de bom tamanho também, não é verdade?
Uhum. É verdade, é verdade. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, viu? Boa sorte, espero realmente que você consiga ter muitos amigos e f seja feliz.
Ok, até a próxima.
Até a próxima, tchau tchau.